Gia đình của mình nè, thì thường là sẽ có những cái mâu thuẫn, à, bởi vì mình sống, à, trong một cái gia đình thì cũng không đòi hỏi là ai cũng phải, à, nhường nhịn nhau 100%, đúng hông nè? Ờ, bạn có thể kể về một cái tình huống mâu thuẫn mà gần đây trong gia đình của bạn đó, ờ, nó diễn ra được như thế nào hay không?
Ừm, trong gia đình mình á hả? Thì thật ra cái, a, mâu thuẫn, ơ, gần đây nhất á là nó diễn ra như mọi lần, đó là do ba mình á bạn. Thì ờ, đ đúng rồi, đúng rồi, tại vì bạn biết là hầu như đàn ông Việt Nam á, thì ông nào cũng là cũng hay nhậu, tính hay nhậu á bạn, đấy, nhậu xong về thì không có ngủ, hổng có ngủ, hoặc là cũng hổng có nghỉ ngơi, mà cứ hay, ơ, kiểu, rượu vào thì lời ra á bạn. Nên là cứ ngồi nói nói, rồi nói một hồi là, kiểu, cũng nói đụng chạm tới nhiều người trong gia đình. Thì đấy, thành ra là tự ái hên làm ờ, tự ái làm, ờ, ảnh hưởng hết người này tới người kia, đấy. Cụ thể như là em trai mình, đấy, rồi mẹ mình này, mình cũng có luôn, đấy. Nên là cái cái cái cái việc mà mâu thuẫn này gần đây nó nó xảy ra là do ba mình nè, đó. Nhưng mà thực tế cái việc đó là nó cũng hay thường xuyên xảy ra. Tại vì mỗi lần mà ba mình đi nhậu nhẹt về say xỉn là cái việc đó nó xảy ra hoài à bạn ơi, chứ hông phải là gần đây mới có đâu, ừ, vậy đó, ừm, ừm.
Ừm. Ồ, ba bạn hả? Ừm. À! Ờ, mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ồ. Ồ. Ồ. À! Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, nhưng mà cho mình hỏi rằng là, ờ, cái cảm xúc của gia đình bạn đó trong cái thời điểm mà xảy ra mâu thuẫn đó là như thế nào? Ờ, kiểu như là, mình sẽ cảm thấy cực kỳ bực mình nhưng mà mình hổng nói được, hay là mình cảm thấy rằng là "Thôi kệ, à, chắc là ba nói một xíu rồi ba cũng thôi" à, như thế nào?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, hổng hổng phải vậy đâu bạn ơi. Thật ra như thế này, mấy ông mà nhậu <laughs> nhẹt say xỉn, lựu rượu vào lời ra, mấy ổng hổng có chịu đi ngủ, mà mấy ổng ngồi nói dai nói dài, nói mắc mệt luôn á bạn ơi. Đấy ừ, đấy, nhưng mà cái việc mà ổng cái việc mà khi mà một người mình say xỉn mà cứ ngồi nói nói ra rả ở trong nhà á, mà mọi người á mà mọi người th thì đương nhiên sẽ làm cho cái không khí trong gia đình cảm thấy căng thẳng nè và cảm xúc của mọi người trong gia đình lúc đó là cảm thấy rất là mệt mỏi nè, bực tức cũng có nè, rồi tự ái cũng có. Là kiểu như là kiểu bị dồn nén á, kiểu, dồn nén cũng muốn cũng muốn bật lại, cũng muốn nói, nhưng mà cái cái người mà cái người mà đang say xỉn họ nói á, họ lại bảo là, kiểu như là, họ cũng đang có rượu trong người rồi, đấy. Nhưng mà thực ra mình thì mình là người tỉnh táo, nếu mà mình cứ ăn đủ với họ ấy, thì đương nhiên cái không khí gia đình nó sẽ càng căng thẳng và dễ xảy ra xung đột nữa, chứ không phải là mâu thuẫn không, đấy. Đấy, nên là, để nên nên là ừ.
À, à. Ồ. Ừm. Ồ, mình hiểu. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Ờ, vậy thì cho mình hỏi, cái lúc đó đi, ờ, mọi người đang bực mình như vậy, mọi người đang, ờ, khó chịu như vậy thì mọi người đã xử lý như thế nào? Đặc biệt là bạn đã xử lý như thế nào?
Ừ. Ừm. Ờ, thật ra cá nhân mình á, thì, ờ, bản thân mình, ví dụ như mỗi lần mà ba mình nhậu nhẹt về say xỉn, rồi cứ cà kê, nói người này, người kia trong gia đình á, thì mình thường lánh lánh đi chỗ khác không hà. Mình mình cứ vô phòng mình một mình mình, rồi mình có thể là mình học bài hoặc mình làm việc, hoặc mình đeo tai nghe, mình nghe nhạc đâu đó để mình mình không không không còn qu quan tâm tới cái cái cái cái cái việc mà đang khiến cho mình bức xúc ở ở ở ở bên ngoài nữa. Mình mình vô phòng mình cứ cố gắng trong phòng mình tập trung vào bản thân mình, mình hổng quan tâm nữa, đấy. Đó cũng là một cách tạm tạm tạm lắng xuống cái cảm xúc khó chịu đó bạn. Ừm.
Ừm. À. Ồ. À. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ, thì đó là cách mà bạn đã giải quyết về cái, ờ, mâu thuẫn, gọi là, nói vui một xíu thì là nh những cái sự chưa hiểu nhau trong gia đình của bạn và ba bạn. Ờ thì, ờ, còn mẹ bạn và em trai của bạn thì sao? Họ s giải quyết cái cái này như thế nào?
Ừm. Ừm. Ờ, mình á thì mỗi lần mà, ờ, kiểu như mà ba mình đi nhậu nhẹt say xỉn, ờ, cứ nói này nói kia với mình á, thì mình, kiểu, mình cứ cúng vô phòng mình ngồi mình nghe nhạc. Nên là lúc đó mình cũng không rõ là bên ngoài em mình với lại mẹ mình làm gì nữa, đấy, nên là thì thì lúc đó mình cũng thí dụ như sau đó ba mình, kiểu, ngồi đó mãi, nói hoài cũng mệt quá rồi tự lăn ra ngủ đó bạn. Thì mình cũng có hỏi em trai mình là hỏi là, kiểu, nãy nó bị ba nói vậy nó làm gì, thì nó cũng không quan tâm mấy, nó cũng, ơ, xách xe nó nó cũng lấy xe đi ra ngoài, nó gặp bạn bè nó thôi à, chứ nó hổng có để ở nhà mà nó ngồi nó nghe nữa. Còn mẹ mình thì đa số là, ừm, cứ cũng hổng có ở nhà, mẹ mình sẽ đi qua nhà hàng xóm hoặc là ngồi nói chuyện buôn dưa lê gì đó, bạn ơi, đấy. Tại vì, ừm, thật ra những người say xỉn nhậu nhẹt họ họ ngồi họ nói, cứ cho họ nói vậy thôi chứ bây giờ hổng lẽ giờ lại bịt miệng, <laughs> đâu làm vậy được. Ừ, ừ.
Ừm. À. À. Ừm. Ừm, mình hiểu. Mình mình hiểu. Ờ. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mình hiểu. Ờ, <laughs> thì, ờ, nói vui một xíu là mình bỏ mặc họ đó, là là họ muốn làm gì họ làm đó. Thì mình ưm, đúng rồi.
Ừm. Ờ, họ kệ họ đi, trời ơi, đến đ cũng mệt mỏi lắm rồi. Ừ, vậy á. Ừm.
Ừm, thì em trai bạn nè thì lậu ờ, lại chọn cách là, ờ, quyết định là đi, đi đâu đi đó để mà cho nó ít gặp mặt nhau. đúng hông?
Ừm, ừ. Ờ, để khuây khóa tâm trạng á, chứ ở nhà cũng bị stress, bị căng thẳng mà bạn. Ừ. Ừm.
Ừm, mình hiểu. Ờ, còn mẹ của bạn đó thì cũng chọn một cách là, ờ, đi ra ngoài ờ, lánh mặt, đi ra ngoài gặp những người này người kia. Ờ, còn bạn thì lại chọn cách là thu mình, đúng hông? Thu mình về căn phòng của mình, ờ, để mà mình làm những cái việc mà mình, gọi là, cảm thấy thoải mái nhất trong thời điểm đó. Ờ, rất là mình cảm thấy nó nó khá là hay nha. Ờ, nhưng mà một câu hỏi như thế này thì trong nhà như vậy đó, thường ai sẽ là người mà, gọi là, hạ nhiệt trước, gọi là, chủ động làm hòa trước, nếu nếu mà có một cái mâu thuẫn mà xảy ra?
Lánh mặt, ừ, đúng rồi, kiểu, lánh mặt vậy á. Ừ. Ừm. <laughs> Ừm, ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra mâu thuẫn mâu thuẫn kiểu đó thì nhà mình, kiểu như, sống chung với lũ á bạn. Nên là, kiểu, ờ, thành thử ra thành kìa ơ, ờ, mỗi lần ba mình đi nhậu về là biết bắt đầu ổng chuẩn bị ca cái gì, A, B, C gì đó rồi. Nhưng mà thật ra thì mình bản thân mình đó, ừm, cá nhân mình thì mình cũng cố gắng là phải tìm cách để mà khắc phục cái việc đó, cái thói cái thói xấu đó của ba mình, đấy, chứ hổng thể để nè để nó cứ tồn tại mãi, rồi nó ảnh hưởng hết luôn những thành viên trong gia đình. Rồi nó ảnh hưởng tới không khí trong gia đình này kia, đâu có ai muốn việc đó nó cứ xảy ra hoài mãi đâu. Đấy, nên làm nên là thành thử ra á, là bình thường á, là ở nhà mình thì đương nhiên là có lắp camera. Đấy, thì mỗi lần á, mà ba mình nhậu nhẹt say xỉn gì đó, thì ba mình ngồi ở đâu cũng có ở nhà cũng có cameroc camera theo, ơ, để mà theo dõi cả. Đấy, và bạn biết là camera nó ngoài thu hình thì nó càng còn thu tiếng và thu cả ảnh màu nữa. Thì cái vấn đề ở đây là qua ngày hôm sau ba mình tỉnh táo, tỉnh rượu lại á, thì mình lấy điện thoại mình bật camera lại cho ba mình coi, để ba mình ba mình nhìn thấy bản thân mình và trong thời điểm đó và nói những gì, nói với ai, và chỉ trích những ai, ai, những điều gì, đấy. Cho ông ấy coi lại để ông ấy tự xem xét lại bản thân mình, đấy, kiểu nó vậy đó. Ừm.
<laughs> Ờ. Ờ. Đồng ý, đồng ý. Nó rất là xấu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. À. À, mình hiểu. Ừm. À, cho ba coi, đúng hông? Ồ, mình hiểu. Ồ. Có có có nghĩa là mình là, ờ, lấy độc trị độc đó. Đó, cho cho ba coi, ơ, cái mà đã đã làm vào cái ngày hôm trước, rồi cho coi là cái điều này nó đúng hay nó sai nè. Đó, nhưng mà
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì, ừ, tại vì họ cũng lớn ba mình là, kiểu kiểu như, người lớn mà, họ sẽ có những cái suy nghĩ riêng, hoặc là cái cách nhìn nhận và tự cách tự đánh giá bản thân riêng mà. Mình phận làm con mình đâu thể nào mà mình dạy được cái việc đó đâu. Nên là cứ để coi rồi họ tự xem xét, họ tự nhìn nhận lại bản thân họ coi như thế nào là đúng, như thế nào là sai thôi bạn. Đấy.
Ừm. Đồng ý, đồng ý. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà bạn có đánh giá rằng là sau mỗi lần, ờ, gọi là, cho ba coi lại đó, cái hình ảnh của ba ngày hôm trước đó, thì nó có lúp giúp gia đình bạn, ờ, làm giảm đi cái sự căng thẳng khi mà, ờ, ba vẫn còn nhậu về hay không? Hay là, ờ, khi mà ba nhậu về thì vẫn là như vậy, mèo vẫn hoàn mèo?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thật ra á, thì cái việc đó là sao ta? Tức là hồi hồi đó ba mình là cũng hay nhậu thường xuyên, kiểu như cái tần suất nó nó cứ vậy thôi. Nhưng mà từ sau đợt mà gia đình lắp camera, rồi mình đưa những cái clip đó cho ba mình xem, thì cái tần suất của ba mình nó cung nó cũng có giảm. Và khi mà nhậu về á thì ba mình cũng, kiểu kiểu, cũng chịu khó là chịu đi nghỉ ngơi, đi ngủ rồi, chứ hổng có còn sức cùng lực kiệt mà ngồi đó nói nữa, đấy. Nhưng mà thật ra ờ, nhưng mà thật ra ờ, nhưng mà thật ra em trai mình là nó nó lại lại có s cái suy nghĩ khác. Nó nói là "Không phải là những cái đoạn clip mà chị đưa cho ba xem là giúp cho ba nhìn nhận bản thân đâu." Nhưng mà thật ra là cũng có thể là ba mình đã già, sức yếu á bạn, nên là nhậu về có chút xíu rồi mệt, rồi về mệt là lăn ra ngủ à, chứ không còn còn tươi trẻ sức khỏe để mà ngồi nói như như hồi xưa nữa, kiểu vậy á. Ừm. Đúng rồi.
Ừm. Ờ, biết. Ừm. À. Ừm. Ờ, có nghĩa là nhận biết được, đúng hông? Rồi. Ừm. Cũng hiểu, cũng cũng là ừm, mình hiểu. Cũng là một trong những cái khía cạnh mà để cho ba của bạn là, ờ, ngừng lại cái hành động đó, đúng hông? Ờ, và
Ừm, thì có thể là vì lí do sức khỏe, cũng có thể đó. Ừm.
Ừm, và mình nghĩ rằng là, ờ, từ những gì bạn chia sẻ đi, thì ba cũng hiểu rằng là bản thân mình cần phải làm gì, để mà, gọi là, làm cho những người xung quanh ba đó không có cảm thấy bị khó chịu khi mà sống chung với ba. Ờ, nhưng nhưng mà theo bạn thôi nha theo bạn thôi nha thì khi mà xảy ra một cái vấn đề bên trong một cái gia đình đó, thì ai là người mà nên làm hòa đầu tiên, ờ, kiểu, cái người làm ra vấn đề hay là những người mà mà xung quanh?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ á là cái những cái người xung quanh đó bạn, tại vì nhiều khi cái người mà tạo ra cái vấn đề bản thân họ không có nhìn nhận được, họ chưa có y họ hổng có tự ý thức được cái đó là một cái vấn đề đâu. Lúc đó thì cần những người xung quanh đó họ có những cái lời khuyên và những cái lời góp ý để giúp cho cái người trong cuộc họ có thể tự nhìn nhận, kiểu như, giúp họ sáng mắt ra á bạn, kiểu vậy á. Tại vì bản thân những cái người mà họ gây ra cái việc đó thì phải có một cái gì đó khiến cho họ rõ ràng hơn, thì họ mới biết được cái việc mà họ đã làm là nó nó nó sai. Đấy, còn tự bản thân họ như vậy thì, ờ, nếu mà muốn t họ tự nhận ra thì nó cũng khá là mất thời gian và nó lâu á bạn, kiểu như là, phải có một cái tác động, hoặc là một cái có ai đó, hoặc là một cái sự việc nào đó khiến cho cái nhận thức của họ thay đổi, thì họ mới nhận ra được cái hành vi, những cái hành động, cái suy nghĩ đó là nó không đúng. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian, nên là cần những cái người xung quanh, những cái người mà thật sự quan tâm tới họ ấy, là giúp họ nhìn nhận cái vấn đề nó nhanh hơn và nó nó sớm hơn, chứ đừng có để cái tình trạng là nó nó nó quá dài, hoặc là câu chuyện nó đi quá xa và không thể cứu vãn nữa, kiểu vậy, ừ. Ừm.
À, những người xung quanh hả? Ừm. Ừm. rất là hay. Ờ. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Hành động đó nó sai? Ồ. OK ha. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Mình hiểu, mình hiểu. Ờ, tại vì khi mà mình hỏi bạn câu hỏi như thế này nè, là có rất nhiều người họ chọn rằng là ai sai thì người đó phải sửa, ai sai thì người đó phải làm hòa trước, đúng hông? Còn bạn thì lại
Ừm. Ừm. Ầy, ây. Rồi muốn muốn vậy thì rất rất là lâu chờ cái việc đó nó rất lâu bạn ơi. Đấy, mình muốn giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ thì từ hai phía phải chủ động với nhau, chứ bây giờ chờ chờ chờ một cái người mà đã bản thân họ đã sai là đương nhiên thời điểm đó, cái suy nghĩ của họ, cái nhận thức của họ chưa có đúng đắn, hoặc là họ họ h họ không có nhìn nhận được cái hành vi của họ là nó không đúng. Cho nên chờ để họ sáng mắt ra này kia kia nọ nó rất là lâu và lúc đó là mâu thuẫn thì những ưm, ngày qua ngày thì nó có những cái mâu thuẫn khác nó sẽ chồng chất nữa. Nên là, ơ, mình mình cảm nhận cái việc đó theo về theo suy nghĩ chủ quan và khách quan luôn, mình nhận nhìn nhận cái vấn đề đó không đúng thì mình nên nói sớm để người ta biết và người ta sửa sai. Chứ chờ người ta là nó rất là lâu bạn ơi, hoặc là mình có những cái gì đó gợi ý để người ta biết là cái vành hành vi đó là sai, mình không không cần để nhắc, ừm, ừm. Ừm.
Ờ. Ừm, hay, hay, hay. Đồng ý, đồng ý. Chắc chắn rồi. Ừm. Ồ. Hay nha. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Từ Đồng ý, đồng ý, tại vì Ừm, tại vì bạn chia sẻ đó thì mình mới hiểu rằng là, ờ, khi mà có vừa có chủ quan vừa có khách quan, thì mình mới có thể, gọi là, giúp cho một cái mâu thuẫn, một cái vấn đề nó được giải quyết ngay lập tức. Ờ, chứ cũng không phải là đòi hỏi ở một khía cạnh nào đó mà làm hoàn toàn để cho cái vấn đề đó, đúng hông nè? Ờ. Nhưng mà những cái
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mới giải quyết nhanh chóng. Đúng rồi. Ừm. Ừ. Đúng rồi. <chuckles> Thì đó mình mình nghĩ là nên nên xuất phát từ cái thiện chí của hai bên, chứ bây giờ mình mình, à, mình nghĩ người ta sai, mình đúng, đúng hông? Nhưng mà cái bản thân người sai đó là họ cứ suy nghĩ là họ đã sai, nhưng mà cái cái cái cái cách nhìn của họ là họ nghĩ là họ đang đúng. Thì đương nhiên cái cái ở đây không phải là ai ai sai, ai đúng một trăm phần trăm mà là cả hai cùng có thiện chí giải quyết cái vấn đề đó. Đấy. Chứ chứ thí dụ như, a, như cả hai đứa này nhận sai, đứa kia bảo là nhường đứa kia sai, đứa kia đúng, nói qua nói lại cái vấn đề nó vẫn tồn đọng đó, nó đâu có được giải quyết đâu, đúng hông? Nó vẫn cứ cứ như vậy hoài. Ờ. Đấy. Ừm.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đồng ý, đồng ý, rất là rất rất là đúng. Đúng rồi. Ờ. Nhưng, ờ, những cái giá trị văn hóa như là giữ thể diện nè, tôn trọng người lớn nè, thì nó có ảnh hưởng đến bạn đi như thế nào, ờ, khi mà bạn giải quyết mâu thuẫn với ba của bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Thì đó, thì thì ở thì như mình nói với bạn hồi nãy là cái cách giải quyết của mình ở đây á, là mình không mình không lời qua tiếng lại với ba mình, tại vì lúc mà say xỉn, tại vì thực chớ tế là có thể là ba mình có thể nghĩ là mình hỗn, mình làm con mà mình lên mặt mình dạy ba, đâu có đâu, mình không không không có như vậy. Thì ở đây á, cái vấn đề là khi mà ba say xỉn ba ngồi nói mà hết người này tới người kia lảng tránh đi á, cái vấn đề ở đây không phải là một mình mình, mà là em mình, rồi mẹ mình người này người nữa lảng tránh đi, đấy. Cái việc đó không phải là khi dể, hoặc là không nghe ba mình nói, tại vì thực tế bản thân mẹ mình cũng lảng tránh chứ hông phải là mình mình, hoặc là em mỗi em trai mình, tức là tất cả mọi người xung quanh đều lảng tránh ông ấy. Tức là cái việc đó nó nó nó thực tế người ta làm là chủ yếu là để hạ hỏa và, ờ, không không khiến cho cái cái cái mâu thuẫn nó nó nó lên lên nữa thôi. Đấy, nên là sau khi mà ba mình xem lại những cái đoạn clip á, thì mình cũng có ngồi diễn giải, ờ, là thật ra á, người này người kia á x xa lánh ba không phải là hả họ khi dễ ba đâu, tại vì nếu mà họ ngồi ng họ ngồi họ ở lại họ nghe á, thì lúc đó á hả cái sự tự ái nó càng lên cao và lúc đó là cái mâu thuẫn nhỏ nó sẽ xảy ra nó thành xung đột lớn nữa. Đấy, nó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nữa, nên là người ta lựa chọn cái giải pháp là lánh mặt đi, chứ hổng phải là khi dể. Đấy. Thì mình cũng có diễn giải, mình cũng có giải thích cho ba mình nghe, chứ hổng phải là mình mình mình mình mình đưa cho ba mình coi cái clip rồi đó, thì thì đó, đưa coi cái clip mình cũng có ngồi nói thêm thêm. Ừ. Ừm.
Ừm. Hội ý. Chắc chắn rồi! 3 người lận, đúng hông? Đồng ý. Ừm. À. Ừm. Chắc cao lắm hông? Chồng chất. Hiểu. Hiểu nè. Đồng ý. Ưm, ừm. Rất là Ừm, có nghĩa là không phải là trực tiếp, không phải là cái cái cách mình nói là gằn giọng lên nói và trực tiếp, đúng hông? Mình sẽ đợi cho một cái thời điểm mà bản thân của mình và cái
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đợi cái thời điểm phù hợp và lúc đó ba mình tỉnh táo và ba mình xem lại những cái gì trên đoạn clip đó, thì mình cũng có ngồi mình nói thêm. Hoặc là gia đình xung quanh cũng có thể là vợ vợ, mẹ mình á là cũng ngồi nói thêm vậy đó, để cho cái người đó họ họ nhận ra cái cái cái hành vi sai lầm của họ sớm hơn, chứ chờ họ tự nhận thức nó lâu lắm bạn ơi. Kiểu vậy Ừ.
Ừm. Đồng ý, đồng ý. Đúng, đúng, đúng. Mình nghĩ mình nghĩ mình nghĩ nó là một cái hướng giải quyết mà ai cũng muốn sẽ làm được với gia đình mình. Thật sự ngồi ở đây, hôm nay với bạn mà nhận được những lời khuyên nè, nhận được những câu chuyện chia sẻ như vậy, mình rất là cảm ơn luôn, bởi vì mình học được rất là nhiều điều nè.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ô kê bạn, không có gì nha, chào bạn ha!